Mm, o sea que si escuchas una coreana, ya estás bailando acá como el Gangnam Style y <chuckles> y tienes frío.
Es la magia. Ya me siento en Corea. <laughs> Ya me siento como en los k-dramas, ahí.
Ándale, ¡ándale!, sí, sí, sí, te iba a decir eso. <laughs> Okey. Oye, y no sé, mm, ¿has, este, eh, escuchado otro tipo de canciones que a lo mejor no sean? Digo, esas ya de por sí no son tan comunes. <chuckles> Pero una así que de plano digas: "Ay, ¿cómo estoy escuchando esto? O sea, ni yo creería que escucharía algo así".
Sí, sí, sí justo así me siento. <chuckles> Ajá. Ah, pues hay una banda de de metal que es, este, de Mongolia.
Ajá. Okey. <chuckles>
N entonces, est cantan en en su idioma y, pues, no se entiende nada, ¿no? Pero pero, eh, o sea, está muy bueno el ritmo, o sea, tienen muy, muy buen sonido que que te llama. Eso es o algo yo nunca me imaginé que iba a escuchar, algo en mongol, ¿no? <chuckles>
<laughs> <laughs> Okey, y por ejemplo, cuando escuchas esa, ¿a dónde te transporta? <chuckles> <chuckles>
<chuckles> Momentos como de esos de guerra, de cuando, eh sí, cuando los hunos y todo eso, oye
Ah, ¿sí? <laughs> Oh, no ma
Y te siente y la verdad es que el tipo de música te hace sentir poderoso también, porque, pues es metal, ¿no? Entonces te dan ganas como de de de hacer cosas duras, ah.
Sí, claro. Sí, también. <laughs> Nada más no te vayas a a desconectar y salir a la calle porque Día de Muertos ya pasó.
Sí no <chuckles> No, eso es eso. <chuckles> Eso nada más en mi casa, por eso lo escucho nada más yo con mis audífonos para que nadie más lo escuche y ya, me quedo. Pero sí, nunca, la verdad, me imaginé dime.
<laughs> Oye oye, y ¿no te ha pasado que de repente estás escuchando, eh, así tu playlist, no sé, ya que medio te sepas algunas letras, eh, pues así por sí solas, y estés escuchando una, la estés cantando y de repente ya estés cantando en diferentes idiomas? <chuckles>
Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí no, sí, sí pasa. Pues es que, pues, obviamente, como en mi playlist, te digo, tengo de de varios idiomas, pues puedo yo pasar del del coreano al francés o del francés al italiano, al inglés, al español.
¡No! ¿En serio? No, yo lo estaba diciendo de broma. <laughs> Ajá. No, pero en u en una misma canción.